والله هي بلد الحرّيات بقى زي ما بيقولوا، أمريكا، أنا أنا ده أنا كنت عايش في مصر و والفرصة جات لي في أمريكا، وطبعًا كلمة أمريكا دِيّة يعني كلمة رنانة و وما تتفوتش، أي حد يلاقي أي خُرم إبرة فيها ما بيترددش، بلد كبيرة و و و و وفيها طبعًا فرص عمل يمكن كتيرة شوية، وفيها ثقافات بقى مختلفة وفيها حرّيات، غير غير غير ما كان الواحد متعوّد شوية يمكن أنا إكمنّي كانت بيئتي مصر شوية آآ، يعني كان فيها نوع من مش عايز اقول الحشمة وهناك ما فيش حشمة، يعني آآ، الستات عندنا كان بيبقى لهم وضع طبعًا لإن لإن هُم مسلمات وكده كان كانوا بيبقوا بيبقوا طبعًا محجبات، إن شعرهم ما بيبقاش باين، رُحت بقى لقيت الستات هناك يبقى عادي بالنسبة لهم إن يبقى شعرهم باين، ما فيش مشكلة، هُم بالنسبة لهم دول أحرار، يعني ما ما فيش أي مشكلة، دي حاجات يمكن تكون حاجات آه حاجات حاجات شخصية الواحد يمكن ما بيتدخلش فيها. بس بقى فكرة إي ال أ ال الحرّيات الزايدة، أ أ أ العلاقة ما بين الست والراجل و والزوج وزوجته والأبناء، حسّيت إن الواحد كنت في حاجة وبقيت في حاجة تانية خالص. كان أنا عندي عندي الأسرة ومفهوم الأسرة وال والحاجات دي، شُفت منهم أنا أنا ب ما بقاليش فترة طويلة يمكن أنا بقالي حوالي 6، 7 شهور بس شُفت بقى بصراحة يعني آآ، آآ، آآ، احتكيت بأُسر أُسر الناس اللي أنا شغال معاهم يمكن كان عزموني مرّة أو مرتين فشُفت الأوضاع عندهم أي آآ، أوضاع مش آه، يعني أنا مش عايز أسيء ولا اقول إن هو وحش أو كده وأوضاعنا حلوة، بس هي مختلفة بكل المقاييس، مفهوم الأسرة والترابط والكرم وال والحاجات دي مش بالاقيها أوي زي هناك، أ أ في في أ أنا أنا بقى عكسهم شوية، أنا كريم و و وعندي وعندي حتة ال آآ، الكرم الزايد ده، يعني حتى هُم لمّا عزموني كان عادي، الأكل عادي وإيه، "واتفضل كل." يعني أنا قُلت متشكرين، خلاص متشكرين، إن شا الله ما كلت يعني، حسّيت كده تاكل أو ما تاكلش أنت حُر، يع بالرغم إن أنا معزو <laughs>
إمم، إمم. فاهماك أيوه، فاهماك. إمم. حريّة بالنسبة لبلدهم. إمم. بالضبط. تمام. الوضع مختلف شوية. إمم. فاهمك. أيوه <chuckles> يعني بالن بالنسبة لهم الموضوع مختلف شوية، مش زي مصر.
آه إي إي آآ، ما فيش إلحاح، يعني زي عندنا كده، أنا لمّا عزمتهم وجُم آآ ود آآ، طبعًا كان لابد الضروري إن أنا أعزم الناس دِيّة عندي زي ما ع ما زو زي ما عزموني، أنا أنا شايف كده، هُم اعتذروا لمّا قُلت لهم: "تعالوا عندي." إعتذروا، طب قُلت لهم: "لأ، لازم تحددوا معاد، لازم أتاه أ أ آآ، ت تترد الزيارة وكده." طبعًا باللغة بتاعتهم، وأنا يمكن عندي شوية دراية دراية شوية باللغة بتاعتهم.
إمم. إمم. آه. أيوه فاهمك. أيوه فاهمك، الموضوع مختلف، إمم.
ف ففهموني إن عادي إي إي إي easy يعني أنت جيت، خلاص إحنا انتهينا يعني مش شرط ي مش شرط ي المهم و آآ، آآ، أب قو قدّام إلحاحي جُم، <laughs> بس طبعًا لمّا جُم كان الوضع مختلف برضه.
بأ ب